ก็ช่วงที่ใกล้คลอดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกมัน มันหนัก มันเหนื่อย อะไรอย่างงี้เนาะ อยากให้ลูกคลอดแล้วอะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าท้องมันหนักมากอะค่ะ แล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยจะยาก เพราะว่าไม่เคยศึกษามาก่อน แต่ก็ได้ยินมาว่าเด็กเนี่ยจะต้องตื่นมากินนมทุก 2 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือได้ยินมา เราคิดว่า โอ้ย สบายมาก เพราะปกติเราก็เป็นคนแบบไม่ได้นอนยาวอยู่แล้วค่ะ ทำงานดึก อะไรอย่างเงี้ย มันคงไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราเท่าไร แต่ว่าตอนนี้อยากให้เขาออกมาแล้ว เพราะมัน มันหนักท้องอะค่ะ ใช่ มันอึดอัด ใช่ ใช่ค่ะ แล้ว แล้ว แล้วเขาก็เหมือนแกล้งแม่นะคะ เขาก็ไม่ยอมออกมาสักทีอะค่ะ อยู่ไปจนแบบว่า 9 เดือน ก็แล้ว 9 เดือน หนึ่ง สัปดาห์ ก็แล้ว 2 สัปดาห์ ก็แล้ว สาม สัปดาห์ ใช่ เขาแบบ เนี่ยเขาเหมือนแบบ เขาเหมือนเกิดมาเพื่อที่จะสอนแม่ ใช่ค่ะ เกิดมาเพื่อที่จะฝึกความอดทนแม่ เพราะว่าเขาก็ไม่ยอมออกมาสักทีเนาะ แม่ก็แบกท้องอย่างงั้น จนคุณหมอบอกว่า "เนี่ย ถ้ามันเข้า 10 เดือนเนี่ย จะต้องผ่าแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ โอ้โฮ ตายแล้ว อันนั้นก็คือ ถ้าการผ่านี่คือเป็นการเปลี่ยนชีวิตอีกแบบหนึ่งเลยนะ เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบกลัว บ การบาดเจ็บมากอะค่ะ กลัวมาก ๆ ก็ช็อกไปเหมือนกันเรื่องนั้นค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ความรู้สึก อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อึดอัด อา ค่ะ ยังไงคะ? <laughs> อา อยู่ทนนะคะเนี่ย เหมือนมาฝึกความอดทนแม่ <laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา คุณแม่กลัวแล้วตอนนี้ ค่ะ แล้วอย่างงี้อะค่ะ มุมมองชีวิตอะค่ะ จากตอนที่แบบตอนแรกก็คืออยากใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ กับสามี อย่างเงี้ยเนาะ จนมาแบบว่าช่วงตั้งท้อง ก่อนตั้งท้องอะค่ะ มุมมองเปลี่ยนจากหลังคลอดเยอะไหมอะคะ?
ค่ะ โอ้โฮ เปลี่ยนแบบ คำว่า "หน้ามือเป็นหลังมือ" ยังน้อยไปอะค่ะ อยากใช้คำว่าหลัง อย่างอื่น คำ ว คำว่าหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ย มันยังน้อยไป ชีวิตมันเปลี่ยนมาก จากที่เมื่อก่อนเนี่ย อยู่กัน 2 คนจะเที่ยวเมื่อไรก็เที่ยว จะนอนเมื่อไรก็นอน จะนึก จะไปเที่ยวไหนแบบ 5 ทุ่ม เที่ยงคืนแล้ว อุ๊ย อยากไปเขาค้อจังเลย ก็ไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะใช้ชีวิตอย่างงี้กัน แต่พอหลังจากมีลูกเนี่ย ทุกอย่างมันจะต้องมีการวางแผน มีการใช้สติในการคิดทุกอย่าง ใช่ค่ะ เปลี่ยนมากเลยค่ะ
<laughs> ค่ะ มันยังไงคะ? ค่ะ อา ค่ะ สู้สุดพลัง ค่ะ ค่ะ อา เป็นระบบแล้ว ค่ะ

คือเรื่องเวลาเนี่ย อือ ยังไม่ ยังไม่ถึงกับกระทบมาก แต่เรื่องอารมณ์อะค่ะ ต้องปรับตัวมาก ๆ เลย เพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อน แล้วก็เป็นคนที่ อันนี้รู้ตัวนะคะ แต่บาง บางที มันเป็น เหมือนส่วนลึกของ ของเรานะ เราแก้ไขได้ยาก เป็นคนอารมณ์ร้อน แล้วก็บางทีพูดอะไรออกไปไม่ทันคิด อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอมีลูกปุ๊บเนี่ย เรารู้เลยว่า เรื่องเนี้ยมันไม่ดี มันไม่ดีเลยอะ เราจะไม่ให้ลูกเราเป็นอย่างเงี้ยอะค่ะ ฉะนั้นกับลูกเนี่ยเราจะเป็นคนที่ใจเย็นมาก นับ 1 ถึง 10 ถึง 100 ถึง 1,000 อะค่ะ เพื่อที่จะแบบว่าเป็นคนที่ใจเย็นให้ลูกเห็นน่ะว่า ว่า ใช่ค่ะ ซึ่งแฟนเราก็เป็นอย่างงี้ แฟนเราก็จะมีนิสัยอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีอะ เช่น แบบว่ากินอะไรก็วางตรงนั้น อะไรเงี้ย เมื่อก่อนน่ะค่ะ
ค่ะ เป็นยังไงคะ? อา ค่ะ ค่ะ เปลี่ยนเลยไหมคะ? ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เป็นแม่ที่ดี ค่ะ อา ไม่เป็นระเบียบ ค่ะ
ใช่ ๆ แต่พอมีลูกปุ๊บ เราก็มาคุยกันว่าแบบ "นี่ไม่ได้แล้วนะ เราสองคนเนี่ยจะ แย่ ขนาดไหนเนี่ย ก็ ก็ ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ลูกเราจะต้องไม่เป็นอย่างเรานะ เราจะอายเขานะ ถ้าลูกเรา เป็นอย่างงี้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มานั่งคุยกันค่ะ
ค่ะ <chuckles> น่ารักจัง ค่ะ <laughs> ค่ะ โอ้โฮ คือเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย คือยอมปรับตัวแล้วก็ยอมเรียนรู้ให้ลูก อยากเป็นแบบว่า เขาเรียกว่า อยากเป็นคุณพ่อคุณแม่ในเวอร์ชันที่ดีให้เขาเห็น ให้เขาเป็นแบบอย่าง อันนี้ฟังแล้วแบบน่ารักมาก ๆ เลยค่ะ ในการที่เขาเป็นบทเรียนให้เราปรับตัวเนาะ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ ณ วันนี้อะค่ะ ถ้าสรุปแล้ว คือคุณเรียนรู้จากบทเรียนอะไรตรงนี้บ้างอะคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมีลูกเลยเนี่ย ขั้นแรกเลยคือเรื่องของความอดทนค่ะ คือไม่ว่าเราจะทำอะไรต่าง ๆ นานาเนี่ย ทำให้เรามองย้อนกลับไปว่า ตอนที่เราทำงานไม่สำเร็จมันเป็นเพราะอะไร? เป็นเพราะเราไม่อดทน ตอนที่เราต้องลาออกจากงานครั้งแรกมันเป็นเพราะอะไร? มันเป็นเพราะเราไม่อดทน อย่างเงี้ยค่ะ แฟนเขาก็ได้คิดว่า เฮ้ย ตอนนั้นที่เราเรียน แล้วเรามีปัญหาเป็นเพราะอะไร? เพราะไม่อดทนเหมือนกันค่ะ แต่พอเรามามีลูกอะค่ะ คำว่า ไม่อดทนมันเป็นไปไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะไม่อดทนได้ มันเป็นแบบภาคบังคับยิ่งกว่าการทำงาน ค่ะ มันไม่สามารถลาออกง่าย ๆ ได้เหมือนการทำงานน่ะค่ะ ฉะนั้นคือบทเรียนยิ่งใหญ่ที่ลูกสอนให้เลยเนี่ย คือเรื่องความอดทนค่ะ มัน ยังไงก็ต้องอดทน แล้วก็ต้องคิดหาทางแก้ปัญหาให้มันดีที่สุดน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา มองตัวเอง ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา <chuckles> มี มีเจ้าจิ๋ว ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา เรียกได้ว่า คือไม่อดทนไม่ได้เนาะ เพราะว่าลูก อย่างที่บอก ลาออกไม่ได้อะค่ะจากการเป็นพ่อแม่เนี่ย เราลาออกไม่ได้เหมือนงาน ก็คือเหมือนเขาอะมาสอน มาพัฒนาให้คุณพ่อคุณแม่น่ะ เป็นคนที่ดีขึ้น เป็นคนที่อดคนขึ้น โอ้โฮ วันนี้คือได้มองมุมมองใหม่ ๆ จากคุณแม่เยอะเลยอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ นะคะที่มาแชร์บทเรียนการเป็นพ่อแม่ แบบว่าที่น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ดีใจมาก ๆ เลยค่ะที่แบบคุยกันน่ะค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ